อา ครับผม โอ้โฮ นอกจากความผูกพันกับตัวละครเนี่ยแหละ คุณรู้สึกเหมือนกับว่า เห็นตัวเองในอดีตหรือเปล่า? แบบมันมีความเป็น nostalgia อะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับ เวลาดูเรื่องแบบเนี้ย?
ใช่ รู้สึกเลยค่ะ ทั้งการแต่งตัวเราก็คิดว่า เฮ้ย ตอนเด็ก ๆ เราก็เคยแต่งตัวแบบนั้นเหมือนกัน แล้วก็สิ่งเดียวที่ เรา ใช่ ความบันเทิงกับเรา ก็คือเราก็ดูทีวีเหมือนน้อง Eleven น่ะ เขาก็ดูทีวีเนาะ คือดูทีวี แล้วก็เล่นบอร์ดเกม อ่านหนังสือการ์ตูน พวกเนี้ยค่ะ ถึงแม้ว่าบอร์ดเกมอาจจะไม่ได้เหมือนในหนังที่เขาเล่นนะ แต่ว่ามันก็คือมีความเหมือนตรงที่เราเล่นกับเพื่อนน่ะ ปั่นจักรยานไปบ้านคนนั้นคนนี้อะ มันเป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับผม อืม